Denen ist das zwar in der Situa bei denen ist das in der Situation so, dass sie da natürlich irgendwie traurig sind, dass du gehen willst oder sowas, aber sie haben ja trotzdem noch die anderen und der Abend geht weiter, auch ohne mich, so.
Mhm. <laughs> Ja, okay. Ich meine, ja, man man kann ja nicht immer der main Character sein, so, ne? <laughs> Und und, ähm, ich meine, ja, so Schuldgefühle braucht man jetzt auch nicht, wenn man ne? Du, das machst du schon r ja, das ist cool. Also, so, das würde i würde ich auch so machen, ne? So bisschen, dass ich mir denke, so: „Ey, so, ist dass ihr jetzt, f wenn ich gehe, ist das jetzt kein irgendwie Grund, dass ihr jetzt 'n schlechteren Abend habt oder so, das ist jetzt nicht meine Schuld" oder so, ne? <laughs> So weißt du? Ja, genau, mhm.
Absolut, ne. <chuckles> Hm. Ne, absolut nicht. Absolut nicht. Absolut nicht.
Und, ähm ja, also, so wie reagierst du denn, wenn dein Gegenüber deine Grenze nicht sofort akzeptiert? Ne, du hast ja auch gesagt, so manche akzeptieren's nicht sofort, ne?
Ja, ähm, e es ist interessant ja, 'ne wirklich interessante Frage in dem Moment, wenn Leute halt Grenzen nicht akzeptieren. Ähm Das f ist schnell i ist ja schnell dann auch Grund für 'n tatsächlichen Streit oder für Probleme, ne, in 'ne in sei es jetzt in 'ner Freundschaft oder in 'ner familiären Beziehung oder in 'ner romantischen Beziehung, ne? Das das sind wirklich dann da muss man wenn das häufiger passiert, ähm, da muss man irgendwann drüber reden, ne? Und denen dann ganz klar, äh, kommunizieren: „Mein Freund, so geht's nicht. Ähm, das das ist nicht okay, das ist wirklich m f kein kein Verhalten, das ich akzeptieren kann und wenn wenn das weiter so geht, dann muss ich Konsequenzen ziehen auf irgendeine Art und Weise“, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Ja, klar. hundert Prozent, ja. Mhm. Ja, auch wieder zum Selbstschutz, ne, einfach, äh, um seine eigene Energie zu schützen im Endeffekt, ne? Also, so das ist auch richtig. Also, gut, dass du dann auch so, ja, einfach so Tacheles reden kannst, ne? Und das ist auch wichtig, so sollte es auch sein. Ähm, das ist gut. Also, so ne?
Richtig, genau. Ganz genau. Ja. <clears throat> Auch hier ist natürlich wieder Timing und das Szenario wichtig, ne, dass man sich die Leute 'n bisschen zusammen äh, äh, äh, zur Seite nimmt oder so. Äh, richtig, hat man ja schon das Taktgefühl einfach, ne?
Klar. Bisschen Tak Taktgefühl, ne, wie immer, ne? Ne, genau, mhm. Ja, dann, äh, äh, ist auch das Risiko geringer, dass man jemanden verletzt, ne? Ähm, genau, ne, dass man jetzt nicht einfach mit 'ner Tür ins Haus fällt natürlich. Ähm, du also, so erst mal so, Grenzen, ja, also danke, da das für deine ja, für deinen
Eben. Genau